М, да, ну, есть какой-то Я выделяю себе какое-то время, м, в расписании. Вот. Я очень люблю играть в футбол. Если получается, это, конечно, хобби номер 1 для меня, потому что я считаю, то, что это, в принципе, полезно очень. Эм, полез сам вид спорта очень такой классный, и кардио, и физика, и всё.
Мгм. Мгм. Мгм.
И то, что он игровой, то есть голова тоже отдыхает во время игры.
<chuckles>
Вот. И поэтому для футбола я всегда уделяю время. Я даже могу в ущерб, не знаю, учебе или работе, не знаю, пойти тренироваться, потому что это, ну, это страсть, в принципе. <chuckles> Я бы играл в футбол всю жизнь.
Мгм. Мгм. Да, не испытываешь, знаешь, чувства вины от того, что ты вот бросил работу и учёбу и пошёл играть в футбол?
Нет, от футбола вообще Вот я мог что угодно делать и потом сожалеть об этом, но футбол- это вообще идеально. Ты выходишь с такими эмоциями, что тебе вообще весь мир, э, подождет, и любая проблема- это так. Ну, ладно, я только что гол забил, вот это круто, блин! Это мне только что хлопали. <chuckles> Да, <chuckles> остальное остальное- это всё пыль, а вот футбол- это класс!
Мгм. <chuckles> <chuckles> <laughs> Как мало людям нужно для счастья. <laughs> Мгм. Мгм. Ну, а футболом ты занимаешься профессионально, или это всё-таки что-то для удовольствия?